Oye, cuéntame, ¿qué ámbitos crees que te ayudan a a ti a a mantener, pues, la creatividad, eh, día a día? No sé, en tu trabajo o en tus pasatiempos.
Mm, ¿sabes?, es que la verdad yo soy bien aburrido. No, no es cierto. No, la verdad es que, ah, mm, como que estos hábitos para ayudarme a la creatividad, ¿sabes?, no es como que los tenga así como bien ubicados, así de que, ah, número 1, tal cosa, número 2, pero justa justo es como, mm, pues sí, cosas que hago a diario, ¿no? Que a lo mejor, eh, veo, n no es como que tenga así, eh, la certeza de al 100%, que eso es como que lo que lo que me hace ser creativo, por así decirlo. Pero como justo lo hago diario y yo me considero una persona creativa, pues es como que, pues nada más ajá, es como ponerle el signo de igual, ¿no? Entonces, eh, justamente lo que lo que yo creo que me hace como creativo es justo, ah, mm, no, bueno, es que ya se me hizo como tipo hábito, disciplina, ¿no?, eh, es, este, escribir todos los días.
<chuckles> Ujú. <chuckles> Sí, no. Ujú. Ajá. <chuckles> Lo pasas bien. <chuckles> <chuckles> No, pero está muy bien. Ujú. Ah, okey. O sea, pero, escribes, eh, ¿como qué cosas escribes sobre tu vida, sobre tu día o cosas más literarias?
Todos. Ujú. Mm, literal no hay límite, ¿no? O sea, ahí sí, <chuckles> tal cual, es como dejar volar la creatividad, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres escribir? Ah, pues, hoy me encontré 5 pesos, okey, escribe, hoy me encontré 5 pesos y a lo mejor mi creat mi mi suerte está cambiando, ¿no? <chuckles> Cosas así, hasta por por decirlo como pensamientos propios, chistosos, tristes. A veces ha llegado el punto de que, no sé, estoy superllorón, triste, conmovido, lo que sea, y ya voy a mi libreta, y ya me empiezo ahí a desahogar, ¿no?, como que: "Ah, es que hoy vi un perrito que que se me acercó, me pidió de comer", ¿no?, y eh y cosas así, ¿no? <laughs>
<laughs> Ah, okey. <laughs> Sí. De todo. <chuckles> <laughs> <laughs> No, sí, o sea, to cualquier cosa es buena, ¿no?, para escribir entonces.
Sí, y justamente como que eso, mantener como que, eh, despierta esa esa chispa de estar escribiendo y dejarte ir, ¿no? Literal, de darle cuerda, suelta a lo que quieras, de de lo que quieras, este, eh referirte. Es como un buen hábito que, digo, a mí me ha mantenido como, ah, justamente de repente no callarme, ¿no?, tener tema de cualquier cosa, ¿no? O justo justo también eso, ¿no?, como ver, digo, no sé, si qué tan bien esté. Unos dicen que, es es
Ujú. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ujú. <chuckles> Oh, mm, bueno, yo digo, sí, sí, sí, bueno, la verdad es que creo que es algo muy interesante, ¿no?, porque, eh, uno suele pensar, por ejemplo, ese tipo de diarios, ¿no?, que tal vez podría considerarse así, ¿no?, este, pues sí, ¿no?, te mantienen como que también un poco más consciente, ¿no?, de lo que te pasa en el día.
Sí, justo. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí.
Sí, eso está muy bien, este, ujú.
Y de hecho, también a mí me ayudan mucho a, pues, no sé, de repente, digo, a ver, si puedo dar un ejemplo. Ah, por ejemplo, eh, justo, como llevo manteniendo esto como, o sea, desde hace mucho tiempo, incluso, pues, yo diría que antes, yo creo, de de entrar a la universidad y de de eso ya hace, uh, ah, <chuckles> este, me sentí viejo, oh, sentí que tronó una rodilla.
Ajá. Ah, mira. <laughs> No. <chuckles>
Y, bueno, y entonces, es justamente a mí como que de repente me decían, no, pues, este, ¿qué pase Víctor a decirnos unas palabras por tal recibimiento de tal cosa? ¿no? Oye, necesitamos entregar este diploma a tal persona, por fa, tú dáselo, ¿no? Ajá, exacto. Y como que me ayudaban un poquito a, pues, eso, a no tener idea de qué decir, ¿no? Porque, justamente no como, no es como que tuvieras un guión. <chuckles> Entonces, ya de repente era como que, okey, le agradecemos, pues, este, la forma de de participar, eh, esta ocasión, a esta persona, por no sé qué, bla, bla, bla, ¿no?, y ya como que, okey, ya cumplí, ¿no?, y pues, con una como que de ese tipo me agarraban a mí. <laughs>
<laughs> Unas palabras. Ujú. Ujú. <chuckles> No, pero qué padre, ¿no? O sea, uno solo no no suele pensar tal vez, en el poder que tienen las palabras, ¿no?, entonces, em, el poder desarrollar también en ese ámbito, pues escrito, también, pues ayuda, ¿no? A desarrollar la parte, pues, creativa a la hora de hablar. Y y creo que muchas personas no tienen ese ese esa habilidad, ¿no?, desarrollada el poder hablar, em, eh, tanto en público <chuckles> como elaborar discursos, ¿no? Y y mira, o sea, a eso, eh, ha ido como desarrollándote, ¿no?, el que puedas dar, eh, este tipo como, pues, sí justo de discursos, ¿no?
Sí. Justo. Justo. Ujú. Sí. Ujú. Justo justo y d y digo a v a veces me llegan como flashazos de de cosas que quiero decir y y oh oh se me olvidan algunas. <chuckles> Pero, por ejemplo, este justamente ot <chuckles> sí sí. Por ejemplo, 1 de estos hábitos, di digo, 2 cosas.
<chuckles> Y ya después te recuerdas, ¿no? <chuckles> Ujú.
Déjalas apunto con mis con mis dedos, para no que no se me olvide. <chuckles> Este, una, por ejemplo, es este
<laughs>
Eh, por ejemplo, un hábito que me gusta mucho hacer, justamente es de repente, digo, que también va ligado a esto, eh, de justamente como de hablar y, pues, lo que te puede dar justamente el uso de la palabra y y la escritura y todo eso, es que de repente a mí cuando siento como que vergüenza tal vez, un poquito de algo, de lo que sea, no no sé, a lo mejor tengo que, ah, entregar tal cosa o recitar tal cosa, o ir a una competencia de algún deporte, yo que sé, ponle la actividad que tú quieras, que a lo mejor te dé vergüenza, o no sé, declarártele a alguien, <laughs> o algo así. Este, lo que me gusta hacer como para irme, <chuckles> eh, sacando de esa fo zona de confort, por así decirlo, es, este, hablar con desconocidos. Así, pero, de la nada. Así digo que voy voy a
Ujú. Sí. Ajá. Ujú. <chuckles> <chuckles> Mm, sí. Ujú. Ah, sí, como cuando estás en la fila, ¿no? Y empiezas a platicar con otra persona.
Ándale. Sí, sí, sí. Y sobre todo me gusta más hacerlo como ya tipo ejercicio, ¿no?, de que, okey, hoy voy a ir al deportivo y voy a hablar con alguien que esté ahí sentado, <laughs> ¿no? Entonces llego y: "Hola, buenas noches", ¿no?, eh, "Ah buena noche", ah "¿cómo ve el partido?", ah "Pues padre", ¿no? <chuckles> Okey. Y ya bueno, también, pues, se se ocupa mucho muchas variables, ¿no? Que también, la persona quiera y cosas así. Pero bueno, ya ahí al menos hice mi intento y ya se me quitó la pena, ¿no? <chuckles>
Ah, muy bien, mira. <chuckles> Sí. Sí, bueno, el punto es que lo intentes, ¿no?, entonces, es un poco también esta, ¿cómo le dicen?, un poco, eh, terapia del rechazo, ¿no? <laughs> Que es como de pues, si la persona, eh, está dispuesta a hablar pues, yo me sigo. Y ya, si no, pues, está bien, ¿no?, pero, pues, ya lo intenté. <chuckles>
Ándale sí, sí, sí, justo, justo, justo. Ajá. Sí justo, ya ya se me a la a la décima vez ya se me quitaron las chapitas de la vergüenza, ¿no? <chuckles>
<laughs> Sí, ya lo ves como algo un poco más normal, ¿no?, y te relajas.
Sí, sí, porque, no lo sé, por ejemplo, a mí me pasaba que en la combi iba y de repente las señoras se me quedaban viendo, y: "Hola joven, buenas tardes, yo, ah, hola". <chuckles> Yo déjame escuchar mi música, ¿no? <chuckles> Pero, pues, no, de repente ya era como, pues, sí
<exhales> Sí, pero, pues, ya has podido, ¿no?, ahora tú, ahora tú eres el que les habla a la señora.
sí, ¿no?, y yo era sí como que, ajá, ¿le puede pasar el cambio? Ah, okey. Oye, este, ¿a dónde va? <laughs> ¿no?, es como que, ¿qué te importa, metiche?, pero si ya te sigue la co la corriente, pues sí, como que ya más más, pues, como que se te pasa el tiempo más rápido, bueno, no sé. El chiste es que justo justamente también hay como que estos hábitos de escribir y cosas así, justamente de repente ya las voy combinando con con otras cosas, ¿no?, que también justamente van como, ah, ligadas, ¿no?, a estos hábitos, por así decirlo, porque, no es que como que los haga diario, la verdad no. Pero eh, pero, de vez en cuando justo como, pues, no sé, tipo hobby, no sé, si hobby y hábito de repente se puedan como agarrar de la mano un poquito.
<laughs> Sí, sí, sí. Uh, pero, está muy bien. Ujú. Ajá, ¿cómo que? Una de vez en cuando, ¿no? <chuckles>
Eh, sí, ¿no?, justamente es esto, ¿no?, de repente estoy escribiendo, no sé, con no sé, este, ¿qué qué será?, un ejemplo, este, ah, de amor, ¿no?, ah, entonces soy como que: "Ay, hoy vi tus ojos y tus y tus labios tenían ese rosa", ¿no?, y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, este, a la vuelta de la página empiezo como que a dibujar, eh, justamente algo como para expresar y tener así bien, bien, bien concreto de qué estaba a qué me estaba refiriendo, ¿no?, en la página anterior, ¿no? Entonces ya empiezo como que a dibujar, tal vez una justo una rosa, o mm, algo ¿no?, que ah, sea alusivo a al al texto, ¿no? Y también, por ejemplo de esto, va también relacionado con la música, ¿no? A mí como que de repente me gusta agarrar la guitarra y tocar de repente el piano, cosas así. Más la guitarra y tal vez, un poquito más del canto, <chuckles> pero, justamente como que de ahí me agarro, ¿no? O sea, ya ya escribí, a lo mejor esto tiene potencial, entonces, ah, lo puedo hacer ta tal vez en rima, cosas así y a lo mejor ya lo puedo hacer un poema que vaya acompañado con música y ya, de ahí salió como una canción, ¿no?
Sí, yo digo que sí. Sí, sí, sí. Ujú. <exhales> Ah, okey. Sí. Sí, cier Ajá. Ah, mira. <chuckles> Ujú. Mm, pero está muy bien, ¿no?, porque, o sea, justamente, eh, bueno, es que en general, ¿no?, el arte y todo ese s este tipo de actividades, pues, artísticas, em, a pesar de que son un poco casuales de vez en cuando y así, pues, como que puedes fluir, ¿no?, en general los pensamientos, las ideas y todo esto, y pues, justamente si te estás extendiendo de forma escrita, o sea, de un poco más de forma verbal, eh, pues, puedes extender, ¿no?, ese esos sentimientos e ideas a través de otro tipo de arte, ¿no?, en este caso, pues, la música, ¿no?, y dibujos, todo esto.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí, justo oye, para mí es como una manera de hacer catarsis, <chuckles> ¿no?, de de de dejarte así llevar por lo que sea y, pues, sin re sin, obvio, afectar a nadie, ¿no?, <chuckles> más que a la libreta, tal vez, si ahí rompiste un lápiz, ¿no?, pero <chuckles> pero, pues sí, ahí vi como que, mm, ¿sabes?, me hace, como que eso me hace sentido de que a lo mejor, con eso mantengo, mm, esa chispa creativa, por así decirlo. Y y y otra otro hábito, justo son 2 que a lo mejor también, podría ser 1, <chuckles> que es, este, el ejercicio.
Ujú. Sí, también. <chuckles> Claro. <laughs> Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Ajá? A ver. Ah, okey.
Y meditar. Y digo, ¿por qué por qué de repen digo, que los combino de repente?, porque, justamente, ayer estaba hablando con mi mamá, y estábamos platicando así de cosas, ¿no?, y de repente, eh, ya no me acuerdo cómo fue que llegamos a ese punto de decirle: "Ah, es que a mi mamá le encanta nadar", ¿no?, y a mí, pues, yo nado, pero no es como que mi deporte favorito. O obvio, sí lo amo, pero, pues, realmente, no na sí, no supera el el fútbol, ¿no?, ay, <chuckles> sí. Entonces, este, pero justamente, hasta por ejemplo, también el fútbol y todo esto tiene un algo en común que es.
¡Oh!, vale. Ajá. <giggles> Ajá. Sí, pero tienes otros más arriba. <laughs>
Ah, mm, digo, no sé si tú al algún día has nadado, o algo así. Entonces, digo, mm: "Mentalízate a esto que te voy a decir", ¿no?, <chuckles> eh, por ejemplo, cuando te sumerges al agua y estás como en este modo de supervivencia de no ahogarte y y y aguantar la respiración, como que empiezas como a concentrarte, justamente en brazada, patada, o sea, o el estilo de nado que estés haciendo, y aguantar la respiración, y luego salir, y estar como coordinado, y estás pensando como que en eso específicamente. Yo conozco muy pocos que están nadando y están pensando que, pues, en la novia y en el trabajo y en el en la tarea, o o sea, son muy pocos los que yo conozco, algo así, lo tienen que dominar tal vez como maestros, ¿no?, pero, por lo general, todos están bien concentrados, justamente, en no morir ahogados, ¿no? <chuckles>
Sí, sí, sí. Okey, okey, a ver. <chuckles> Ajá. Ujú. <chuckles> Sí. <laughs> Sí, como que en general todas estas actividades, ¿no?, como que te dan esa oportunidad, o sea, tal vez, incluso, ¿no?, en cualquier tipo de deporte, eh, como que te libera un poco la mente, ¿no?, o sea, te piensas en en algo más allá, ¿no?, ajá, sí, sí, o sea, mm, dejas atrás lo demás y estás justo, en lo que estás haciendo.
Y justamente Ajá. ¡Sí! En el aquí y en el ahora. Exacto, estás al pendiente de todo tu alrededor, lo que estás sintiendo, los e las sensaciones de f físicas y un poco mentales porque estás como que aguanta, aguanta, aguanta, sí puedes, sí puedes. Y entonces, como que, e esa ese lapso como, ya sabes, este sentido de del flow, ¿no?, es exactamente, también se genera cuando meditas. Yo, o sea, ¿yo qué medito y hago deporte?, a veces las asocio tanto, y justamente, entre natación y meditación, a veces siento que es lo mismo, porque porque justamente a veces, de de de meditaciones que he llegado a hacer, a veces yo des como que abro los ojos y me miro al espejo y estoy llorando yo, ¿en qué momento lloré?
Ujú. Sí. Como esa desconexión, ¿no? Oh. Ajá. <chuckles> Como que te relaja. <laughs> No inventes, sí.
Uh, digo como que, ay, ¿qué qué qué onda?, digo, luego estoy su así sudando, sudando como si hubiera hecho un maratón, ¿no?, y yo así como que, ay, ¿qué qué pasó?, y digo y así meditando, ¿no?, y entonces, así como que, okey. Y justamente, estoy pe pensando nada más en en este, en respirar y a lo mejor si llega un un pensamiento por ahí, pero p mantener a lo a lo que estoy, ¿no? Respirar, eh, dejar pasar las cosas, mien eh, respirar, dejar pasar las cosas. Y justamente, nadar es es concentrarse en lo que estoy y respirar. <chuckles> En lo que estoy y respirar, ¿no?, entonces, como que de repente ya cuando despierto, por así decirlo, o acabo la rutina, me despi me paro y, ah, me siento bien ligero, pero ligero. Como si hubieras dejado ahí una mochila de 20000 kilos.
Sí, sí, sí. Ujú. Sí, a lo tuyo. Sí. <chuckles> Sí, claro, ¿no? Porque justamente, pues, tu cerebro ya es como que se había relajado, como que había tenido ese momento de de tranquilidad, de no pensar en todo lo demás que tienes afuera de, ¿no?
Ujú. Ujú, y de hecho me ayuda como hasta concentrarme, ¿sabes? A la hora de de escribir te digo, eh, es como que, okey, ya tengo como más claro qué quiero escribir. Okey, pues, este día la verdad es que pasó así, porque esto, lo otro, luego hasta tengo hago ahí mi lista de súper, ¿no? O sea, el chiste es escribir. <laughs> Y tener como bien ordenadito, tal vez, los pensamientos, ¿no? Para justamente no no andar divaga divagando, ¿no?
Sí, es un momento. Mm. Ujú. <chuckles> Ujú. Sí, digo, es algo muy bueno, ¿no? Y también, em, o sea, ¿esto te lleva mucho tiempo, o lo haces así rápido? Nada más, como que unos minutitos te tomas al día para escribir.
Eh, bueno, a veces me puedo llev quedar aquí horas. <laughs> Sí, o sea, el chiste es escribir todos los días, ¿cuánto? Lo que tú quieras, pero pero todos los días, ¿no? Escribir un hasta un: "Hola, hoy no escribí", <chuckles> y ya. <chuckles> Pero, todos los días, al menos poner ahí una palabra, ¿no? Poner junto con el este capítulo de Bob Esponja, ¿no? Donde nada más pone, te no él, <laughs> sí justo, así, pero, algo, algo y con eso yo creo que, aparte de, obvio, mantener unos buenos hábitos de sueño,, <chuckles> ¿no? ,porque, también luego me pasa que, este, de repente no no descanso bien y me duermo y no sueño nada, ¿no?, y, pues, yo por lo general sueño mucho. Y cuando me despierto de mis sueños, también, ¿no?, como si es un buen sueño, si luego, luego voy a mi escritorio y órale, a escribir rápido lo que antes de que se me olvide, ¿no? <laughs>
Ah, mira. <chuckles> Sí. Ujú. <laughs> Sí, ¿no? Ujú. <chuckles> ¿Él? Sí. Claro. <chuckles> Bueno, sí también. <chuckles> Ajá. Lo escribes. Ay, sí, eso pasa mucho. <laughs>
Sí.
Ay, pero, pues, mira, me lo pasé muy bien hablando contigo, la verdad es que, eh, me parece algo muy interesante, ¿no? El el poder escribir, que creo que no es algo que que muchas personas consideran hacer, como que muchas veces lo ven como algo muy equis, ¿no? Pero pues mira, a fin de cuentas te ayuda.
Sí. Ujú. Sí, o hasta una nota de voz a tu pon a tu mismo chat. <laughs>
Ujú. <chuckles> Sí, también, pero, pues nada, te agradezco mucho.
No, a ti, muchas gracias. Estamos viendo.